Also wirklich, der müsste halt wirklich zum Ritter geschlagen werden, ist ja Mister Bean?
Ja. Ey, ist er de ey, der ist doch zum Ritter geschlagen?
Ja. Ja. Nein, nein, noch nicht. Der ist noch nein, nein, der ist noch nicht Sir.
Noch nicht? Warum das denn nicht?
Nein, nein. Ja, ja, das ist 'ne gute Frage, ich wundere mich auch jeden Tag, ne, wenn ich so aufstehe. Äh, also jetzt ohne Witz, ich habe jetzt, äh, so 'n Porträt von ihm im Flur.
Ja. Ja. Ja. Ja, ja. Oh, schön. Ja, cool, ich finde das total ne, ich finde das total cool, wenn Menschen so, äh äh, ähm ja, also ich habe ja auch hier mein mein Playmobil-Auto von Knight Rider und David Hasselhoff
<laughs> Genau. Ja. Ja. Ja.
Ja, habe ich auch hier stehen und trau mich, das nicht auszupacken.
Ja.
Ja.
Ah, okay.
Ja. Aber ich hätte hier so dieser, äh, Rowan Atkinson, ne, der ist ja hat ja 'ne krasse also das ist auch so 'n Mensch, der, ähm, ähnlich wie hier, wie heißt der? Von Ace Ventura?
Ja, und gen ja? Aha. Ja. Aha. Ja.
Der Schauspieler? Von Ace Ventura, der Schauspieler? Ähm, wie heißt der denn noch mal?
Wer? Oh, weiß ich gar nicht. <snorts> Aha.
Der auch die Maske gespielt hat.
Ja, ah, okay. Äh, warte, warte.
Äh Äh, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Jim Carrey, genau, danke schön. Jim Carrey und Rowan Atkinson, da sehe ich ganz starke Parallelen bei den beiden. Beide hoch, hoch intelligent, beide unglaublich nette Menschen, durch die Hölle gegangen mit ihren Depressionen und, äh, alles, was sie machen, ist, andere Menschen zum Lachen zu bewegen. Also das sind wirkliche Helden, auf jeden Fall.
Jim Carrey. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja.
Und wir haben jetzt gestern, also vor ne, vorgestern, als es uns so 'n bisschen als wir 'n bisschen Ehekrach hatten, da haben wir dann abends, ähm, Johnny English geguckt mit Mister Bean. Weil wir brauch wir brauchten hä? Was?
Aha. Ja. Ja. Ja, okay. Oh, welcher Teil? Mit welchen Teil habt ihr euch angeguckt? Okay, ja, ja.
Den 1. Johnny English. Genau und da wollten wir einfach, ähm, so 'n bisschen, ähm alles wieder 'n bisschen auflockern, und das hat richtig gut geklappt, weil wir haben dann beide schön gelacht und hatten Spaß bei dem Film und, äh, ja. Das hat dann so 'n bisschen wieder geholfen, ähm
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
unsere unsere also diese negativen Vibes aus dem Haus zu vertreiben.
Genau. Also Humor ist ja wirklich so eine Energie und so eine Macht. Zum Beispiel, ich weiß noch, äh das ist, finde ich, dann, äh, über überragend, als die halt wirklich die Briten wieder äh, ja, von den Deutschen so
Ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja.

Angegriffen worden und auch halt wirklich, viele Bomben auf dich zuflogen. Äh, die haben ja wirklich versucht, so mit Humor, also, mit dem britischen Humor, das so zu nehmen und dieses tragische, dieses schreckliche und dieses schmerzliche bisschen drüber wegzulachen und, das ist so eine Stärke, so eine ja, ah so 'n Talent, äh, und so eigentlich 'n Schatz der Menschheit, den man bewahren muss. Also, jeder Einzelne, finde ich, sollte 'n bisschen Humor haben.
Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja. Genau. Das stimmt. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ja, denke ich auch. Das ist wichtig.
Weil, das ist wirklich Medizin, für dunkle Zeiten, für Schwierigkeiten.
Aber auch auch für die für die für die eigenes Wohlbefinden. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich viel lache und wenn's mir richtig gut geht, dass dann mein ganzer Körper dass es ihm gut geht. Das ist wie, als wenn du aus 'ner Sauna rauskommst, oder 'ne Heilkur machst, oder so. einmal so 'n richtigen Lachflash gehabt hast, dann hast du so viele Glücksgefühle, das ist so toll, das ist richtig was Schönes. Ja.
Ja. Genau. Ja. Ja. Ja. Ja. Genau. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Genau, ja. Also, ich kann ja ja
Ja. Deswegen mag ich auch Futurama so gerne, ne? Weil das ist ist, äh, so ich sage mal so, Bullshit-Humor, weißt du, was ich meine? Und das ist so richtig toll, weil das einfach so ja so richtig flache Witze wie so 'ne Ebene. Und das das ist da das holt mich immer wieder ab. Ich weiß nicht, was da nicht mit mir stimmt, aber irgendwie ist das richtig witzig für mich. Wenn ich so wenn Zoidberg da so die Schere rausholt und sagt: „Ich habe das richtige Werkzeug dafür“, ne? So, da da da kann ich stundenlang drüber mich beömmeln, weil ich das so geil finde. <chuckles>
Ja. Ja. Richtig flach, ne? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Kann ich voll verstehen. Ja. Ja. <chuckles> Genau. Ja. Ne, da wäre ich auch dabei. Und ich es gibt auch so eine Dame, die wir beide kennen und, bei ihr, da habe ich ja auch wirklich, so viele Lacheinheiten
Ja. Ja, ja. Ja, das stimmt, das ist auch super.
dass sozusagen auch meine Zeit dadurch versüßt wird. Also, da bin ich ihr auch sehr dankbar.
Genau. Ja, und das macht süchtig, oder? Finde ich. Ja, das macht süchtig. Äh Ja, das stimmt.
Genau. Ja, zu süchtig. Das ist dann nicht mehr gesund hier. <laughs> Genau.
<coughs> Aber ist cool, ja.
Ja. Also, so was ist wirklich wichtig, im Alltag. Also, das sind wirklich wahre Schätze, denke ich.
Das sehe ich auch. Ja, da hast du recht.

Ja. We weißt ja, ne, wie die da so ihre Bowlingkugel da so geputzt haben zusammen. Ja.
Ja, ja, mit äh, mit Jesus.
Genau. Ähm, machst du das auch manchmal dann, mit den Leuten, mit denen du dich verstehst?
Ja. Äh, nein, also, ich persönlich kann kein Bowlen. Ich verstehe nicht, wie das geht. Also, ich mir ist ist das Spiel zu schwierig.
Nein? Okay. Okay. Okay.
Aber, äh, ja, ich weiß auch nicht, was ich da machen muss, ne? Das ist ist ja ist ja schon komplex. Und, äh, ja. Vor allem, wenn du die Kugel so richtig, äh, s stark schmeißt, kannst du ja die Bahn kaputtmachen und dann ist sie nicht mehr eben.
Ja. Ja. Ja. <chuckles> Genau. Ja, ja. Ja. Aha. Ja. Genau. Ja, das stimmt. Dann machst du auch sozusagen diese zwischenmenschliche Beziehung kaputt.
Ja, dann ist die nicht Ja, zwischen der Kugel und der Bahn, richtig.
Genau. Das darf nicht sein. Da musst du noch so 'n bisschen dran arbeiten, merke ich hier. <chuckles> Ja. Ja.
Ja. Ne, ne. Ja, aber ja, aber, das dann dann also, was auch hilft, ist dann einfach mal der Kugel, ne, einen Witz zu erzählen.
Ja. Okay.
Mit Humor kann man da viel reißen, ne? Weil wenn die Kugel dann gute Laune hat, dann schlägt sie nicht ganz so hart auf die Ebene auf.
Ah, wow. Ja. Okay.
Ja.
Wow, Mensch, du bist ja so 'n Kugelflüsterer.
Ja, ja, ja.
Okay.
Ich habe ich möchte auch später, wenn ich dann mit dem Psycho Psychologiestudium so weit bin, möchte ich natürlich auch, äh, die, ähm, Bowlingkugeln dann äh, möchte ich mich drauf spezialisieren, ne? Dass ich denen dann helfe. Vor allen auch den weiblichen Bowlingkugeln. Ja.
Aha. Ja. Ja. Aha. Ah, wow. Ja. Oh, okay. Okay. Ähm. <chuckles>
Ja. Die werden ja auch unterdrückt von den Kegeln, ne? Das ist ja bekannt.
Ja, böse Kegel, ganz böse. Die sind ja auch mehr, ne? Also, ist ja voll unfair.
Ja, ganz böse Kegel. Ja, genau. Das stimmt.
Ja. Okay, also, ich habe jetzt so rausgehört, zum Beispiel, mit Humor kannst du dann wirklich diese zwischenmenschliche Beziehung glätten und so 'n Bogen herstellen.
Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Natürlich. Vollkommen. Ganz richtig. Mhm. Ja. Also, du kannst am besten also, es ist Jagdbogen, würde ich nicht empfehlen. Aber es gibt auch schon Armbrüste, die können so automatisch spannen. Mit denen kannst du's auch machen. Ja.
Aha, das finde ich ja gut. Also, das ist 'ne tolle Idee. Ja. Ja. Aha. Ja. Okay, okay. Da ist ja auch viel Schmackes, also, viel Schwung drin.
Genau.
Und das, äh, ist ja auch schnell, ne? Also, es kommt ja direkt dann an, wo's ankommen muss.
Ja. Und die sind, ich weiß gar nicht, wie viel schneller so 'ne also, so, ich glaube, so 'ne richtig krasse Armbrust ist, glaube ich, schneller als die Pistole.
Ja. Aha. Ja? Sicher?
Ja, und hat hat auch viel mehr Durchschlagskraft. Ja, ja, so 'n Pfeil würde ich nicht unterschätzen. Also, es gibt äh, es ist halt es gibt schon also, es es gibt 'n Grund, warum Menschen mit dem mit der Armbrust jagen gehen und nicht mit 'ner Schrotflinte.
Ah, okay. Ja. Ja. Aha. Ja. Ja. Okay, verstehe. Was ja
Ja. Weil du kannst viel besser den tödlichen Schuss setzen mit 'ner Armbrust.

<chuckles> Ja, genau. Ja.
Okay? Okay. Und dann kann dir Humor weiterhelfen als in Form von Sonnencreme meinst du oder?
Genau, Humor, äh, kann da wirklich weiterhelfen. Das, äh ja, genau, zum Beispiel Sonnencreme oder auch, äh, ähm, 'ne Flasche Wasser, wenn's dir zu warm wird.
Aha. Ja. Okay, wow. Das ist ja dann überlebenswichtig für dich.
Ja, ja. Ja, ich würde sagen, äh, nicht ganz so stark. Also, man kann natürlich man weiß, dass man an Humor sterben kann, ist klar, ist ja ist ja w weitreichend bekannt. Aber, ähm, letztendlich ist der Humor, äh ne wie alles in Maßen genießen, ne? Zu viel Lachen ist auf jeden Fall ungesund. Man sollte auch nicht man sollte auch nicht jeden Tag lachen, das, äh das, äh, schlägt nur auf Gemüt. Ja.
Ja. Ja. Okay, verstehe. Ja. Aha. Ja. Ja. Okay. Aha, okay. Okay, ja. Okay. Ja. Oh, Mensch, da bin ich ja hier schon gefährdet. Nein.
Ja auf jeden Fall, da musst du aufpassen. Also
Ja. Also, es ist ja wenn man so merkt, dass man alleine lacht, ähm, hat man ja immer so 'n Gefühl: „Ähm ist bei mir noch alles <snorts> Knusper im Kopf?“ Ähm, es passiert mir aber relativ oft, dass ich dann so alleine für mich lache, ne?
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja wa a aber gibt ja auch dieses Sprichwort, ne: „Wer alleine lacht, lacht am besten.“
Ja. Wirklich?
Ja, genau.
Ah. Ich dachte, wer zuletzt lacht, der sa lacht am besten. Das ist Humbug hier. Ja. Okay. Ja, okay, verstehe. Ja, also, ich mag ja generell humor humorvolle Menschen. Ich habe das ja auch so bisschen kennengelernt in Großbritannien, dass die Briten ja eigentlich ganz witzigen Humor haben. Und das fand ich auch immer, äh, ganz witzig so mit, äh, s speziell so, weißt du, äh, wenn du dann im Ausland andere, ähm, Mitmenschen kennenlernst, die dann auch aus dem Ausland kommen und dann, äh wenn du da so deine Ebene triffst, auf dieser humorvollen Ebene, wo die Clowns rumlaufen, dann, äh, hat man eigentlich 'n wirklich gute Zeit.
Nein, nein, das ist ist viel vli viele Leute miss miss missverstehen dieses Sprichwort, ja. Ja. Hm Ja. Ja. Das stimmt. Finde ich auch. Ja. Mhm. Ja. Genau, ja. Richtig. Ja. Genau. Genau. Ja. Ja, Clowns laufen ja auch viele rum immer, ja. Ich hör ich frage mich immer, wer die alle bezahlt, aber ja. Clowns sehe ich den ganzen Tag. Wenn ich wenn ich zum Beispiel die amerikanischen Medien mir anhöre, da sehe ich immer einen großen Clown, aber ja, alles gut. Mhm. <chuckles>
Bitte? Ah, ja, ja, ja. <snorts> Ja. Also, zum Beispiel kann ich ja, äh, da nicht mehr lachen, ne? Das ist ja halt wirklich so, dass diese Art v diese Art von Clown wirklich, äh, zu viel ja, also, halt so viel Leben kaputt macht, das ist halt 'n böser Clown.
Ja, ja. Ja. Der klaut auch, ne? Ja. Ja, genau, es ist 'n böser Clown, ja. Der klaut auch, ne? Ja. genau, es ist 'n böser Clown, ja.
Ja, genau. Also, halt wirklich wie so 'n Clown, äh, die halt Kinder von denen Kinder Albträume haben. Also, wirklich so böse, richtig böse. Ja, ja, genau. Aber Joker, der ich muss mir den Film noch angucken jetzt.
Ja, so 'n Joker. Okay?
Äh, ich habe es noch nicht geguckt. Ähm. Mit meine Freundin hat mir da immer empfohlen aber weißt du für mich 'n Held
Mhm. Mhm. Ja, ja.